Ờ, nó làm cho mình tự tin hơn khi mà mình, à, kiểu như là, không có thêm nhiều thời gian để mà mình, à, chăm chút bản thân thì mình có thể cũng xuất hiện được đẹp qua video call đúng hông? Ừm.
Ừ. Ừ, mà nhớ, có mấy cái filter ở trên mạng xã hội ấy bạn, nó rất là, kiểu, đa dạng luôn. Mấy cái, như kiểu, mặt mèo hay là những cái mặt, kiểu, nó cute nó đáng yêu ấy. Thì khi mà mình, kiểu, ừm, gọi gọi điện với bố mẹ mình đi, tự nhiên bố mẹ mình nhìn thấy những cái hình ảnh đấy thì tự nhiên bố mẹ mình cũng thấy buồn cười. Mình thấy là những cái mặt tích cực của nó là đem lại cái niềm vui, cũng như là giúp cho mình tự tin hơn khi mà trò chuyện video cũng như thế á.
À. Ờ, nghe nó cũng hài hước nữa, đúng hông? Kiểu như là, ờ, tại vì bình thường thì, ờ, ừm, trước đây thì 2 người, kiểu kiểu, chỉ có thể nhìn mặt nhau, nhưng mà bây giờ có thể thêm được cái filter các kiểu rồi thì nó cũng, ừm ừm, nó cũng có nhiều cái để mà nói, hay là có nhiều cái câu chuyện dở khóc, dở cười từ mấy cái filter đó ra, đúng hông?
Ừm. Ừ, thì nhìn mặt mộc thì nhìn là cũng h hơi nhợt nhạt đấy. <chuckles> Ừ.

Ờ, trong cuộc sống hiện đại á thì có rất nhiều cách mà chúng ta có thể dùng để liên lạc với nhau, đúng không ạ? Thì không biết là, ờ, cái thói quen của bạn là bạn thường thích trò chuyện qua, ờ, tin nhắn hay là bạn thích, kiểu, như là trực tiếp, ơ, đối diện nhau mình nói chuyện hơn á bạn?
Ừm, đúng rồi. Ừm, thực ra thì, ờ, nói chung là cũng tùy vào cái mục đích mà mình nói chuyện nữa. Ví dụ giả sử như trong công việc ấy, thì mình sẽ thích là trò chuyện qua, kiểu là, nhắn tin với lại email hơn ấy. Còn nếu mà trong đời sống hằng ngày với bạn bè ấy thì mình thích là, kiểu, gọi điện thoại cơ, hoặc là ít nhất là cũng phải là gửi audio cho nhau ấy, chứ còn không nhắn tin là mình thấy nó cứ hơi lâu ấy.